Di petto.
Di petto, ma lasciare che siano sempre le altre persone che si sentano, ehm, in dovere di dirci o meno qualcosa. E poi notare e poi notare
Cioè attir ehm, sei quasi una una mantide, cioè attirarli.
Ehm, più che attirarli, sì, lasciare che poi siano effettivamente le persone stesse a a rivelarsi poi per quelle che sono, ehm, ma, ehm, soprattutto, uhm, guardare quelli che sono gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti delle persone oneste si riconoscono subito. La persona onesta ti guarda negli occhi, la persona onesta, ehm, non ha necessità di, ehm, trovare scuse, non ha necessità di giustificarsi in continuazione, ehm, non ha necessità di gesticolare in maniera plateale a meno che non sia, op a meno che non sia effettivamente qualcosa di insito nella persona, ma se la persona si conosce lo si capisce se il suo gesticolare è perché
Eh i ehm, sono, so sono abbastanza d'accordo con te, anche se magari, ehm può anche subentrare in in certe persone una una timidezza, ehm, e fanno anche un po' di fatica a guardare, ehm, direttamente negli occhi. Però è anche vero, come hai detto tu prima, che, ehm, affrontando le persone, ehm, di petto, ehm, loro tendono a a sfuggire.
Assolutamente, assolutamente. Ma la timidezza nel caso della timidezza, ehm, si capisce che è quella.

Oh, ecco.
Mia mamma, mhmm, con tutto l'amore che ha per su per sua figlia <chuckles> dice che sono
Co come se avessi una sfera di cristallo.
dice che sono una strega. Ehm, mi è successo giusto appunto qualche giorno fa con lei. Ehm, lei mi ha sottoposto un un quesito riferito a una sua collega ehm, chiedendomi che cosa ne pensassi. E io ho effettivamente dato il mio pensiero riguardo alla mia sensazione e e ho anche previsto i comportamenti successivi di questa persona.
E quindi era una sensazione negativa, immagino.
Su questa persona assolutamente sì, ho messo in guardia mia mamma e, mhmm, le ho anche detto: "Guarda che questa persona nei prossimi giorni si comporterà così, così, così, così, e così, farà così, così, così, e così".
Ah proprio e e poi com'è andata a finire?
Che ha fatto esattamente quello che io avevo previsto, e infatti mia mamma mi ha chiamata e mi ha detto: "Non ti smentisci mai". Perché io già avevo capito dove sarebbe andata a parare questa persona, e come avrebbe sviluppato il comportamento.
È stato un

Immagino sul pa sul piano lavorativo.
È u un pò su tutto in realtà, sul piano lavorativo, sul piano familiare sul piano, ehm, 2 persone che amavano fare spesso e volentieri polemica, amavano le discussioni.
Okay.
Non li trovavo nelle mie corde, ecco.
Okay, e mh E invece poi?
E invece poi conoscendoli meglio, devo ammettere che, mhmm, dovevo ho mi sono dovuta ricredere e ho dovuto ammettere che il mio era assolutamente un pregiudizio perché poi si sono rivelate in realtà 2 persone, ehm, meravigliose e 2 persone, anzi, ehm, di un'intelligenza rara. E da qui, il fatto che loro facessero spesso e volentieri discussioni con le persone proprio perché il i loro punti di vista erano effettivamente sempre molto un pochino più elevati rispetto ai punti di vista delle altre persone.
Ma ehm, come hai detto tu prima ti fidi molto della delle tue percezioni, ma come fai poi a a diciamo a ad avere la conferma? C'è un un tuo primo diciamo, direi controllo o o qualcosa del genere? Tu ma ehm, hai una una percezione, una sensazione d di una persona che però, ehm, poi magari, ehm, può essere riconfermata o smentita, ecco cosa cosa segui? Come fai?
Allora, ehm, io aspetto sempre, o perlomeno aspetto sempre che sia il tempo
Attendista.
a darmi ragione, perché io sono convinta che, ehm, le persone, ehm, si rivelano sempre per quelle che sono.